Aham. E eu sou uma pessoa que normalmente eu eu tenho um grupo de amigos menores, porque se eu estou em um grupo muito maior de pessoas, eh, eu me sinto um pouco, digamos que um pouquinho pesada, com uma vibe meio pesada, tipo eu não consigo interagir tão bem, quando tem muitas pessoas, em comparação quando tem um grupo menor de pessoas, digamos. E eu preciso já ter um conexão com alguém do grupo, digamos assim. Porque se é um grupo totalmente novo, imagina, 10 pessoas completamente novas que eu não conheço, eu fico bem, digamos que
Hã. Aham. Aham. Ah, entendi. Aham. Aham.
eh, <clicks tongue> fico mais tímida, diria, no grupo.
É, é. Se tem muita gente extrovertida, com certeza eu não vou conseguir interagir tanto assim, é.
<chuckles> Sim. É. Agora, como você disse, se for tipo um grupo de eu e mais 2 pessoas, todo mundo introv introvertido também, eu acabo me soltando mais e é bem divertido. Eu já fiz viagens assim também.
É. É bom quando a gente encontra um grupo assim, né, que a gente se sente em casa. Eu também, por coincidência, eu conheci uma amiga, e aí a gente sabe aquele tipo de pessoa que você já, tipo assim, nossa eu já tenho intimidade com essa pessoa praticamente? Automaticamente.
Aham. Aham. Aham, sim, parece que você já conhece a pessoa há muito tempo, né.
É, automaticamente você é uma pessoa extrovertida com ela
Aham. Sim, eu sei, sei qual é. Aham. É verdade. E tem pessoas que não que não chega nesse nível, at all assim, nunca, hum
sendo que você não é. <laughs> Só com os mais Nunca. É.